Da ist die Geschichte einfach stark, also, ähm, ich weiß nicht, kennst du die Serie?
Ja, ja. Aber s ich habe nie geguckt, aber ich kenne das so 'n bisschen fließend so also.
Mhm. Ja, also das ist halt auch irgendwie, 'n bisschen komisch, weil normalerweise, wenn eine Serie so gehypt wird wie jetzt Breaking Bad, ist es meistens irgendwie so, dass es dann enttäuschend sein kann, diese Serie zu schauen.
Ja. Oh, okay. Hast du echt diese Erfahrung gemacht?
Ach, und ne ne, bei der Serie jetzt eben nicht, ähm, wie gesagt, wenn jetzt so 'ne ja, bei anderen Serien kann das schon mal dur äh, kann das schon durchaus passieren, dass man da
Aber bei anderen? Ach!
irgendwie über Social Media oder über den Bekanntenkreis mitbekommt, wow, diese Serie muss supertoll sein und, äh, g äh, superkrass sein, wie auch immer und dann schaut man sie und denkt sich so: „Okay, gab halt schon Besseres.“ Also, wird man irgendwie vergessen. Ähm
Ja. Mhm. Oh, okay. Okay, hast du warte mal, hast du denn für d für diesen Fall auch 'n Beispiel? Also, wo du dann wirklich vielleicht richtig gut so angepriesen wurdest, aber dann war die Serie wirklich 'ne 'ne komplette Enttäuschung?
Ah, schwierig, weil ich bin dann auch eher so jemand, der dann die Serie gar nicht gar nicht erst weiter schaut, wenn sie einem gar nicht gefällt. Ich bin aber auch 'n bisschen schwierig, was, äh, so neue Serien angeht. Also ich f hm, äh, schaue öfter ganz gerne Serien, die ich einfach schon mal gesehen habe, um irgendwie die noch mal zu schauen, weil ich weiß da oder weil ich ungefähr weiß, was ich da bekomme und die sind auch meistens gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Dexter denke ich weiß nicht, kennst du die Serie?
Ah, okay. Mhm. Ah. Okay. Mhm, ja.
Ähm
Aber erkläre trotzdem noch mal kurz, worum's so im Groben geht.
Ja, das ist also, ich habe da da nur die 1. s 1. Folge geschaut <chuckles> und die nicht mal zu Ende, ähm, deswegen ist das so 'n Beispiel dafür, okay, al die Serie hat mich irgendwie nicht so gekriegt in den ersten ich weiß nicht, wie lang die 1. Folge ging, 'ne Stunde?
Ah, okay. <laughs> Okay, verstehe. Mhm.
Da also, ich würde es, glaube ich, ganz gerne weiterschauen in naher Zukunft, aber irgendwie bin ich da grade nicht so in in der Gefühlslage, um das weiterzuschauen und das hat mich auch gar nicht so bekommen.
Ah, okay. Mhm, okay verstehe, also dass du dann auch wirklich bewusst sagst, ne, dass du dann relativ schnell auch abschaltest, ne? Also, du sagtest ja, ne, die n nach der 1. Folge hat's dir nicht gefallen und dann bist du wirklich auch jemand, der sagt: „Okay, vielleicht dafür ist mir meine Zeit dann schon zu schade und dann schalte ich auch wirklich schon weg und gucke es jetzt vielleicht nicht weiter?“